Ma certo, però senti, tu dopo gli studi invece che tipo di studi stai facendo? Qual è il tuo sogno di che lavoro vorresti fare?
Eh, allora, uhm, diciamo che, uhm, a livel a me piacciono molto le le altre culture, no, cioè sono una persona molto curiosa e proprio viaggiare, queste cose qui. Ancora non non so, sono ancora in corso diciamo. Poi te lo dirò quando sa sarò sicura di me. E pero Sì. No, vero. Ehm, comunque, mhmm, diciamo che, mhmm, a oltre al fatto di, mhmm, ehm, di uscire, perché poi alla fine uno ha bisogno, no, un attimo di staccare quando stai in casa, quindi di uscire, di vederti con altre persone, per lo stress e tutto, ehm, guarda, allora io sono stata una persona sempre un po', <smacks lips> altalenante con lo sport, cioè nel senso non mi è mai piaciuto particolarmente, eh, uhm, p più che altro la palestra la palestra, okay.
Ah, bello. Mh-mh. Okay. <chuckles> Vabbè, è già avere un orientamento non è male, eh, <chuckles> voglio dire. <chuckles> Ma certo. Mh-mh. Ah, ma niente? Ah, neanche a me la palestra, no zero; sport all'aria aperta sì.
Mh, <smacks lips> zero E quindi ho detto: "Devo fare qualcosa forse di più dinamico." Perché la palestra, il mio record è stato 8 mesi, consecutivi. No, verame <chuckles> veramente, non non è per me, ma perché ho fatto 8 mesi? Perché andavo con una mia amica, solo poi che gli orari lavorativi non conciliavano, perché lei lei finiva di pomeriggio, io iniziavo di pomeriggio e abbiamo abbandonato.
<chuckles> Sei stata bravissima, guarda. No. Ah e quindi no, senza lo la spinta dell'amica, non, si non andavi. Eh, beh, ci credo.
Sì, abbam abbiamo abbandonato e poi ho iniziato a fare karate, ma ho fatto tipo 5 lezio cioè questa è la terza settimana, però devo dire la verità, mi piace molto, perché poi al oltre a fare sport, è anche una cosa mentale, no, ti ti insegna disciplina e dete determinazione, è molto bello, sì.
Okay. Ah. Ma certo.

Bello il karate. No, sì ho visto un po' di pendii, non l'ho mai provato a fare. Ho visto un po' di
Tu che sport tu hai fatto solo yoga nella vita oppure hai provato
No, no, ho fatto un po' tutto, però fino a 2 anni fa giocavo a tennis, per esempio. Eh sì, bellissimo, quello l'ho sempre fatto fin da bambina, però
Okay. Bello. Bello, bello. Mh-mh. E come fai poi con gli orari dei cor perché poi per yoga ci sono dei corsi, mhmm, e
Uhm, no, no yoga faccio per conto mio a casa.
Ah okay, ma perché già hai frequentato i ah okay, in passato, quindi già hai una certa formazione diciamo. Okay.
Sì, sì, sì, già frequentato, sì. Sì so già fare, insomma, ne poi non faccio grandi cose, faccio giusto quelle che mi servono per dolori vari, schiena, non schiena. E <chuckles> tennis purtroppo non gioco più perché c'ho un ho un mhmm, devo operarmi a un piede quindi non è adesso non è il caso. <chuckles> Al tennis andavo il sabato, facevamo facevamo un corso, ma io insieme a mio figlio pensa, che mi stracciava tra l'altro. Eh.
Mh-mh. Okay. Okay. Mh. Ah okay. E come facevi poi col tennis? Perché penso che sia un po', mhmm Ah okay, okay. Mh. Bello. E tuo figlio tuo figlio sta ancora continuando poi
No, no, fa basket adesso, perché loro sono anche così molto altalenanti sugli sport, stanno provando tutto: calcio, basket. No adesso il basket però è preferit Eh, è fondamentale.
Ah, okay. Li capisco. <chuckles> Li capisco. Però guarda secondo me è importante lo sport, sia per una distrazione, per scaricare lo stress, ma anche per una cose di salute, cioè uno sat sottovaluta però, ehm, aiuta molto, eh, no, a livello di salute.
Ma no, è fondamentale. Poi
Io, mhmm, facendo già la quinta lezione, già di fiato sai perché comunque poi all'inizio, da quando non sei abituata, cioè comunque c'hai un po' il fiato corto, già vedo il fiato migliorato, che è un po' più resistente, quindi questo è importante eh, comunque.
Sì. Eh, cavolo. No, è bellissimo, già do dopo così poco poi tra l'altro. No, io poi correvo, fino fino a qualche anno fa, andavo a correre, mi piaceva un sacco.
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì? Guarda allora, uhm, secondo me se il se il corre cioè se correre a uno piace, può essere molto liberato ti senti molto libero. Però a me, se ci penso il fatto di mhmm, uhm, cioè, mi a mi annoierebbe un po'. Mh. Capito? Però deve piace se piace, secondo me ti senti libera. Poi come face mettevi le cuffiette, ascoltavi musica, come fac
Eh, caspita, sì. Mh. Infatti sì. Cuffiette, cuffiette, per forza, per non sentire il traffico d della città. Ah, vabbè.
<chuckles> Quindi u andavi in orari un po' affollati, non and
E andavo in qualsiasi orario, in realtà, perché vabbè, poi il sabato e la domenica, magari, invece andavo più in non s in giardini, parchi, apposta, così almeno respiri anche un'aria umana e decente. Però era bello.
Okay. Okay, okay. Ah-ah. Sì, dai ci sta. No vabbè ma perché poi se uno fa solo allo è importante lavorare, perché purtroppo nella vita ci vogliono i soldi, no, per vivere.
Eh, pare proprio di sì. <chuckles> Sì, vabbè.
Però vivere per lavo cioè, lavorare per vivere, non vivere per lavorare, no, io penso, cioè perché poi
Esatto. Sì, sì, sì, sì, mi trovi d'accordo. No, va bene, io adesso adesso faccio un po' di ginnastica c visto che ci si è rotto l'ascensore, abito al quinto piano, in questi giorni sto facendo ginnastica forzata. <chuckles>
Mh. Ci sono tanti cose cioè son tanti cose belle, no? <chuckles> Ah, okay. Eh, dai, ci sta. No, io per esempio, mhmm, ehm, quando c'è, uhm, quando viene l'estate c'è il sole, a me piace molto camminare, ehm, a piedi, bello. In inverno sono vado un po' in letargo. <chuckles> Guarda, devo andare ancora a fare colazione, ti auguro una buona giornata. <chuckles> Ci sentiamo. Ciao, ciao.
Ah, anche a me, anche a me, anche a me. <chuckles> Anch'io. Ah, okay, buona giornata a te. Ciao, grazie.